Bom, quando eles chegaram eu contei o que tinha acontecido, eles deram uma gargalhada, óbvio. E aí, eu falei: "Bom, como eu sabia que vocês estavam a caminho, eu esperei, senão, numa outra situação, eu não sei o que eu ia fazer, eu ia ter que sair descalça e achar um chaveiro para vir aqui". E aí
Aham. <chuckles> Eh, ou você falou que é onde isso? Eh, em qual país?
É em Nova em <clicks tongue> Los Angeles, nos Estados Unidos.
E nos Estados Unidos, geralmente tudo é muito longe, não dá para ir a pé, né, precisa de carro ou alguma coisa assim, né. Aham. Ah, que bom. Bom.
Depende, aonde eu moro, não, aonde eu moro é mais central. Daria até pra eu ir, mas assim, eu estava descalça, além de tudo, sabe.
<laughs> Parecendo umas moradora de rua, caminhando ali, com o ca toalha da cabeça.
Exatamente. E a lo pois é, e a loucura toda é que, assim, por que que isso aconteceu? Porque eu estava relaxada. Tipo, qual era a chance de acontecer alguma coisa? Pra quê que eu precisava da chave? Certo? Então
Aham. Sim, verdade.